Sí. Y, bueno, el caso es que, este, pues ya nos animamos, preparamos vimos que que cómo estaba el clima, preparamos todo y nos fuimos. Volamos a a Bogotá. Llegamos a Bogotá por la madrugada y, pues, a afortunadamente, te digo, la agencia, eh, había se había portado bien y y nos tenían ahí ya unos taxis para llevarnos al al hotel. Y, pues, todo fue de noche, llega la llegada a Bogotá fue de noche, pues no ves mucho y estás muy cansado. Y, mm, bueno, al día siguiente, cuando nos despertamos y nos bajamos a a desayunar, eh, pues no no me lo esperaba, la verdad. La gente es super, superamable, eh, pero de por sí, o sea, creo que tienen una calidez los colombianos, un tono de hablar también muy agradable. Siempre te hablan de usted.
Ujú. Ujú. Claro. <laughs> Ujú. Claro. Sí.
To sí, muy lindos. Todo fue muy nuevo.
Muy respetado, ¿no? Te se se sienten, <giggles> diciendo usted. <giggles>
Sí. Sí, sí, sí. Y, este, pues to no nadie había preparado, digamos, una revisión de de a dónde íbamos a ir o qué íbamos a hacer. Entonces, empezamos ahí a preguntarles. Dijimos, la verdad, que no era nuestra finalidad. Pero ahí en el hotel, no sabes, o sea, nos llenaron de información. Para empezar, que fuéramos a a desayunar la comida típica que se desayo desayuna ahí, que no es lo que yo estoy acostumbrada.
Ujú. Oye, eh, que es un platillo grande, ¿no? El la el desayuno tradicional.
<chuckles> Enorme. Enorme. Es una cos
Eh, sí, sí, sí, sí, que trae todas las proteínas, ¿no? <laughs>
Sí. El me encantó el famoso ajiaco sanco ¿sancocho? Ajá.
¿Sancochado? Ah, sancocho. Ah, sí, sí, sí. ¡Ay!
Estaba delicioso, este, la e eh
¿Qué traía el platillo? Porque hay varias variantes, pero pues básicamente es lo mismo que siempre lleva, y, este, frijolitos que no no estoy segura cómo lo preparan, pero son deliciosos.
Sí.